آآ لأ، والله أنا باحِب الجيتار جدًا يعني، آآ، آه، ممكن مثلًا في آلات تانية فكَّرت إن أنا ألعبها، بس لأ يعني، لو أنا اخترت إن أنا ألعب آلة واحدة هاختار الجيتار. بس هاختار بقى إن أنا لمّا رجَع بيّا الزمن، iJ زي ما قُلت لك، هالعبها بقى من وأنا صغيِّر، الواحد بقى هو عنده وقت كده، كان عنده وقت فاضي كتير يتعلَّمها بقى كده، وكانت أكيد هتفيدني.
اهم. كنت هتبدأه من بدري يعني؟
بالضبط، آه، كانت هتبقى مثلًا، الواحد وهو مثلًا مضغوط، ممكن يعزِف مثلًا دلوقتي أو كده. إنّما لو الواحد مضغوط دلوقتي ومسَك الجيتار، هيتعصَّب أكتر، لأنّه هو هيسمع نشاز يعني. <laughs>
آه، أوكي، أوكي، طَب وما فكَّرتش في أ أ آلة تانية؟ يعني في في ناس برضه إن هي بعد أو مع الجيتار بيحبُّوا يمسكوا مثلًا طبلة، حاجات زيّ كده، يعني حاجة خلِّينا نقول من الثقافة أكتر. آآ، ما فكَّرتش إن أنتَ تتعلَّم حاجة زي كده؟
آآ، لأ، الصراحة بخصوص الثقافة دي ما جاتش معايا أوي يعني. أنا فكَّرت فيه مثلًا زي الجيتار، في حاجة اسمها bass guitar، الbass guitar ده بيكون مختلِف شويَّة عن ال الجيتار، آآ في الصوت اللي هو بيطلّعه، هو نفْس الشكل يعني، لو حد ما يعرِفش ممكن يقول، بيبقى الشكل بسيط آآ، فرق بسيط جدًا في الشكل. آآ وفكَّرت ألعب drums، بس برضه لأن أنا ساكن في منطقة مش في منطقة عمارة بقى سكنيَّة، وفي هاعمل للناس دوّشة وبتاع. بالضبط، آه، ما كان ألعبها بس، آه، كان يعني مش هاعرف أ أمارسها، بالضبط، آه، ما كُنتِش هاعرف إن أنا بقى أمارسها براحتي.
اهم. أوكي. آه، يعني الجيران هيشتكوا، <laughs> ها هاي هيقولوا لك: "آآ، هنولّع في الج في في الdrums بتاعك." <chuckles>